अब अ, देखा जाए तो मतलब अ, गुरु तो मैं क्या अ, कहना चाहूँगा इसपे, ना यूट्यूब पर काफ़ी सारे मतलब अ, इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, तो मैं उनको ज़रा फॉलो कर लिया
हाँ। हाँ। अच्छा, सलमान खान को तो नहीं मानते आप?
किसको?
सलमान सलमान जी को।
जी, सलमान खान को तो मैं वो ड्राइविंग के दै मानता हूँ ना, वो इस चीज़ में मेरे इन्फ्लुएंसर हाँ। तो अ, अगर इन्फ्लु इन्फ्लुएंसर क्या कहूँ मैं, रामदेव बाबा जो है उनसे मैं काफ़ी हद तक इंस्पायर होता हूँ। तो, वो भी काफ़ी हद तक मतलब बचपन से ही मैं उनको वैसे फॉलो कर रहा हूँ, बचपन से देखते आ रहे हैं ना, आप भी कहीं न कहीं अपने बचपन से ही रामदेव बाबा को देखते आ रहे हैं और जिस प्रकार से वो आँख मारते हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है।
अच्छा, अच्छा, ड्राइविंग के सिर्फ गुरु है वो? हाँ। अरे! अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। हाँ। <laughs> अरे भाई, भाई, भाई, <laughs> नहीं, नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अ, मुझे भी याद है जब मेरे घर में आते थे, तो उनको मेरी दादी बहुत अ, अपशब्द बोलती थी, कहते हैं कैसे इंसान हैं, आँख मारते रहते हैं। और मैं भी उनको छोटे से देख रहा हूँ, छोटे से मैं भी अपने एक व्यायाम को लेके जूझ जूझता रहता हूँ कि कैसे वो अपना जो पेट है, उसको कपड़े के जैसे हिलाते रहते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी हिला पाऊँ अ, मगर हिला नहीं पाता हूँ। मगर हाँ, जब मैं उनको देखता हूँ, तो मुझे व्यायाम से ज़्यादा फिर हँसी आने लगती है उनको देख के, कि वो आँख जो मारते रहते हैं वो लगता है कि आँख किसको मार रहे हो आप? हमको मार रहे हो? या फिर किसको मार रहे हो? फिर समझ में आता है वो आफ आफ आँख हमको नहीं मार रहे हो, आप जितने लोग बैठे हैं आप सबको आँख मार रहे हो। तो ये जो एक तरीका है म वैसे तो मैं मेरे जीवन में मैं अपना जो एक व्यायाम के लिए सबसे अच्छे को मानता हूँ मेरे बाबा हैं, कि वो 90 90 प्लस ऐज के हो चुके हैं मगर वो अभी भी व्यायाम करते हैं, तो मेरे लिए तो मैं उनको मानता हूँ। उनसे पूछता रहता हूँ कि, "आप इनको मानते हैं?" तो कहते हैं, "मैं किसी को नहीं मानता हूँ, जितने साल के वो रामदेव हैं, उतने साल से ज़्यादा मैं जी चुका हूँ, तो मैं अपने आप में ही उन चीज़ों को मानता हूँ।"
जी। हाँ। जी। अच्छा, अच्छा, हाँ। हुँ। जी, जी। अच्छा। अच्छा। हाँ, हाँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। अच्छा। अच्छा। अच्छा, अच्छा। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ, <chuckles> हाँ, अच्छा।

मजनू भाई ना। हाँ बिल्कुल।
मजनू भाई। तो वही समझ लीजिए, मैं अपने आप को मजनू भाई समझता हूँ कि जब मुझ पे लोड या फिर तनाव आता है, तो मैं लेके किसी चीज की नहीं, कुछ मिला तो ठीक नहीं मिला तो मैं भी घोड़ा, गधा जो दिखा
जी, जी बिल्कुल। जी, जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल।
उसको बोल देता हूँ कि बस फ़ो <laughs>
अच्छा, अच्छा। बिल्कुल बहुत <chuckles> हाँ, हाँ, बहुत अच्छी बात ये है और मतलब क काफ़ी मैं भी अ, कोशिश करता हूँ, मजनू भाई से इन्स इंस्पायर होने की और काफ़ी मतलब मैं भी कभी कभार ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझसे अ, मजनू भाई जितना अच्छा तो बन नहीं पाता है, पर कहीं न कहीं कोशिश करता हूँ थोड़ी, अ, कि थोड़ा अच्छा बन पाए और जो उनकी पेंटिंग थी एक घोड़े और घोड़े के ऊपर शायद गधा होता है, वो पेंटिंग जो थी, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी उनकी और काफ़ी प्रेरणा मिलती है अ, मुझे अपने जीवन में <chuckles> उससे और काफ़ी जैसे आपने बताया ना कि आपको आर्ट करना एक हॉबी है आपकी, तो बिल्कुल हमको अपनी हॉबीज़ जो है वो ज़रूर फॉलो करनी चाहिए तो जिससे कहीं न कहीं हमारा मन है ना जीवन में लगे रहता है।
अच्छा, अच्छा, अच्छा। <laughs> जी, जी। हाँ। <chuckles> अच्छ अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए वो जो चीजें होती हैं, वो थोड़ा-सा आपको हरदम पुश करती रहती हैं, उसमें आपको भी थोड़ा-सा मजा आता है चीज़ों को देखते हुए कि नहीं, काम भी करना है, अपनी चीज़ों को शौक भी रखना है और अपने आप में जो एक शांत रहने की अ, क्योंकि जब मैं पेंटिंग बनाता रहता हूँ, तो आप मानेंगे नहीं उस वक़्त मैं भले पेंटिंग कर रहा होता हूँ, मगर मेरा जो दिमाग में चीज चलती रहती है, वह काम की ही चलती रहती है कि मैंने क्यों उन चीज़ों को क्यों मेरे ऊपर इतना लोड आ गया? क्या कहीं गलती हुई? क्या कैसे हुआ? कैसे मैं उसको सही करूँगा? तो वो मैं लेकर सोचता हूँ और मुझे लगता है कि हर इंसान को, च अ, के ऊपर अगर जो काम का दबाव होता है, उसके लिए उसका जो एक व्यक्तिगत जीवन होता है, उस पर प्रभाव नहीं आना चाहिए, अगर उस पे एक बार प्रभाव आ गया तो फिर आदमी थोड़ा-सा दिक्कत में आ जाता है।
जी, जी। बिल्कुल। हाँ। हाँ। हाँ। अच्छा! हाँ। जी बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ। हाँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मतलब कहीं न कहीं ना मतलब जब आप अ, अपने वहाँ का भी तनाव और अपने घर का भी तनाव जब मिल जाता है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा तो अ, मुझे ना ड्राइविंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने काफ़ी हद तक अ, इंस्पिरेशन ली है सल्लू भाई से और वो मुझे मतलब मेरे आइडल हैं, तो कहीं न कहीं मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं जी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, सलमान भाई तो अ, कहीं न कहीं मैं कोशिश करता हूँ कि अ, जो भी अ, अपनी गाड़ी है वो मैं थोड़ा मतलब अ
जी। जी। अरे! अरे भाई! मत बनाइए।

अरे!
फुटपाथ पर चलाऊँ और काफ़ी मतलब मज़ा आता है अ, मुझे उस प्रकार चलाने में। <chuckles> जी, बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा लगता है और कभी-कभार तो लोग भी मिल जाते हैं फुटपाथ पर, तो वो चीज़ें हैं मुझे बहुत ज़्यादा <clears throat> अपने जीवन में एक फ़न जो है ना, वो बना रहता है उससे और काफ़ी तनाव जो है, मेरा उससे कम हो जाता है।
<laughs> <sighs> अरे! अरे, नहीं, नहीं, नहीं। <chuckles> अरे, नहीं, नहीं, देखिए ये जो तरीक़ा आप तनाव निकालने का निकाले हैं, ये काफ़ी ख़तरनाक तरीक़ा है और मतलब ठीक है चलाइए अगर ख़ाली है तो वैसे रोड छोटी है आपकी तरफ़ क्या जो आप फुटपाथ पे चलाते हैं।
जी। हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी मतलब अब वो मैं ऐसा है कि सलमान ख़ान जी जो हैं हमारे, वो मेरे कहीं न कहीं मैं उनको गुरु मानता हूँ अपना। बहुत, बहुत बड़ा मैं भक्त हूँ उनका तो मैं उनसे इंस्पायर होके वो चीज़ें करता हूँ और अ, कभी-कभार अ, ग़लती से हो जाता है ये चीज़ें, चढ़ जाती है किसी के ऊपर।
हाँ, हाँ। अरे! अच्छ जी। <chuckles> समझ गया, समझ गया मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। मगर देखिए अ, इससे आ आपका व्यती व्यक्तिगत जीवन तो अच्छा हो जाएगा मगर कई दूसरे का व्यक्तिगत जीवन जो होगा उसमें थोड़ी दिक़्क़तें आ जाएँगी। तो थोड़ा इन चीज़ों को ठीक है, आप जिनके फैन हैं वो तो वैसे बहुत ऊपर के लोग हैं, तो बिल्कुल रहिए। अगर आपको शौक है और उससे आपको मज़ा आ रहा है तो करिए। बस किसी को नुकसान मत पहुँचाइए क्योंकि होता है अपने-अपने तरीक़े हैं। मुझे भी कभी-कदा जैसे तनाव हो जाता है, तो मैं भी अ, अपनी गाड़ी लेता हूँ और चला जाता हूँ। बस घूमता रहता हूँ थोड़ी देर के लिए। क्योंकि जब आप गाड़ी वग़ैरह चलाते हैं, इधर-उधर देखते रहते हैं, गाने सुन रहे होते हैं, चीज़ों को तो थोड़ा-सा मन में शांति आती है और
जी, बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ। जी। बिल्कुल। हाँ। जी, बिल्कुल, हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल मतलब अ, मैं भी कभी-कभार ऐसे लॉन्ग ड्राइव्स पर चले जाता हूँ, तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है मुझे मतलब उन चीज़ों को करना और जब अ, लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो कहीं न कहीं जो भी हमारे इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं वो हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो वो भी अ, काफ़ी बार आते हैं तो हम उनको थोड़ा साइड ही रख के चलते हैं और काफ़ी मतलब जैसे जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं ध्यान तो हमारा आगे ही होता है पर अ, मन में जो बातें हैं ना वो हमारे तनाव की चल रही होती हैं, हमारे जो भी ऑफ़िस का काम है, उन चीज़ों के बारे में चल रही होती हैं, तो कहीं न कहीं एक ए एस्केप मुझे मिल जाता है उन चीज़ों से तो वो बहुत अच्छा मुझे लगता है। जी।
अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। अच्छ हाँ। जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो देखिए वो चीज़ सही भी है कि अगर आप उन चीज़ों से थोड़ा-सा एस्केप मिल जा रहा है, आप थोड़ा-सा उसमें फ़्री हो जा रहे हैं, तो ठीक है। उसमें कोई दिक़्क़त नहीं है, मगर क्या है कि थोड़ा-सा अगर आदमी अपने चीज़ों में थोड़ा-सा सहम जाए मतलब स सही रहे तो मैं मानता हूँ कि य ये व्यायाम हो गया तो मतलब आपको गाड़ी चलाना का शौक है और अलग-अलग जो भी आपके शौक हैं, तो उसमें व्यायाम तो आप वैसे बताएँ कि आप सुबह उठकर करते हैं। है ना? तो तो व्यायाम में कोई ख़ास तरीक़े का व्यायाम करते हैं क्या? जो कि आपको इन सब चीज़ों से निपटने में आह मदद करता है।
जी। हाँ। हाँ। जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी।